É, e mas aqui tudo é longe, né, 40 minutos é normal aqui, é super normal, 40 minutos é aceitável, e mas eu f olha o meu pensamento, bom, uma coisa que eu sempre fiz, "Ai, mas eu vou gastar 40 pra ir, mais uma hora lá e mais 40 para voltar, quase 3 horas, mas ti com 3 ho co se eu tivesse 3 horas eu estaria fazendo isso, isso, isso, isso". E não fui, só que é um momento pra mim, sabe, porque eu chego lá depois ela faz um negócio no meu pé, sabe, não
Uhum. 40 pra voltar? Uhum, isso. Sim. Ah, faz uma massagem, é um autocuidado.
Então, como que eu po Exato, exato e essas esses
Não, mas, olha só, a minha sugestão é que você, assim, se pudesse fazer isso um pouco mais cedo pra não ser no meio do dia sabe, teria uma saída também, olha, tá 8 horas da manhã na manicure
Hum. Uhum.
e 11 horas você ainda tem aí você pega antes do almoço, almoço, à tarde e à noite
Sim.
pra não quebrar seu dia.
Para não quebrar o dia, né, é uma alternativa também, mas eu não posso deixar de fazer isso.
Isso. É uma alternativa, mas não, não, de maneira nenhuma. Não, não deixe não, eu ia até ver com você se de repente, você não podia encaixar em algum momento aí uma massagem relaxante.
Uhum.
Sabe, assim, não sei se teria no seu condomínio, se tivesse uma pessoa que pudesse ir em casa, sabe, que de repente um dia em v 6 às 7, em vez de dormir, ter uma massagem relaxante, uma uma sugestão, tá, não sei se existiria uma massagista que poderia ir nesse horário, porque eu já vi também que você gosta desse autocuidado e o e precisa também.
Uhum. Sim. Gosto, preciso, exatamente o que eu não quero é entrar nessa vibe, sabe.
Precisa e e muita tensão, sabe, as coisas que você faz, eh, o mestrado, é muita atenção, o trabalho
Eh, e

No Estados Unidos.
Daqui a pouco ele vai querer ir embora para outro país, para outro estado e você fala: "Ah, com 16 ele estava aqui do meu lado, e eu não reparei".
Uhum. Já passou, né. É.
Sabe?
Sim.
E 18 ele falou assim: "Olha, tô a fim de ir para Suíça".
É, eu eu eu Uhum.
Né? Então, sabe, é momento de viver, que seu marido pode estar aí com você, vocês podem estar os 3 juntos.
Sim. É é é dia de semana realmente, assim, eh, né, eu eu tento, por exemplo, <clicks tongue> alguns dias eu te falei que eu durmo das 6 às 7, mas assim, quando dá, e e geralmente eu faço isso umas 3 vezes na semana, eu vou dar uma caminhada, né. Então, a hora que ele vai embora eu já saio para caminhar. E só que agora já tá escu tá escu é inverno e tá escuro aqui, né. Então, como aqui tem muita tem muito bicho, tem cobra, enfim, né, eu moro na Flórida, eh, nos condomínios tem, né, os bichinhos e enfim.
É muita coisa. Uhum. Sim, é bom também. Agora é inverno também, né. Uhum. Hã, às vezes tem o jacaré, tem até alguma coisa, não sei crocodilo.
É o jacaré, no meu no meu condomínio não tem lago mas tem cobra, tem raccoon, eu eu tenho um pouco de medo, né.
Sim, com certeza.
De repente vai que você pisa numa cobra, né, sei lá.
É, escuro. Não, vai pra pra cama, nessa época é melhor.
Então tá escuro, então É, agora no verão é de lei fazer isso, né, até porque de 6 às 7 tá bem fresquinho então dá para sair, eh, tranquilo. Mas eu fico pensando, né, no final de semana, vou te dar um exemplo. Por exemplo há umas 2 semanas atrá eu faço a unha a cada 15, 20 dias, porque eu faço aquela unha de gel. Minha unha é curtinha, mas eu gosto de pintar com gel porque o gel, ele dura muito, né. E aí eu vou em uma em uma pessoa, em uma brasileira, que fica 40 minutos da minha casa.
Aham. Uhum. Mais tempo. Nossa, longe.

Ah, imagino. Entendo perfeitamente o que você tá falando, parece que a coisa tá boa de certa forma, mas tá meio sem graça, né.
É, e Exato, exato, eh, eu não posso reclamar da minha rotina, mas é é é pesada, mas, enfim.
Sim, está faltando uma graça, tá fal
Tá faltando uma cor, exatamente. Então, ó, vou te contar o meu dia inteiro, tá? Eu acordo às 05:00 todos os dias, meu filho pega o bus, para escola às 06:00, né, então eu levanto, acordo ele, faço o café da manhã dele, e o lanche da escola, aí ele sai às 06:00, das 06:00 às 07:00 eu durmo mais um pouquinho, d nem falo que eu posso que eu durmo, eu, tipo, fico lá na cama, eh
É, é. Hã? Uau. Tá. Ok. É, já acostumou o corpo assim, "ah, falta um pouquinho aqui, um restinho", é, que bom que você consegue também.
Falta uma pouquinho mais, exato. Aí a gente levanta às 07:00, toma café da manhã eu e meu marido, hã, aí a gente é meio cronometrado o meu dia, sabe, é muito louco. 07:30, a gente toma um cafezinho preto, então, assim, 07:30 às 08:00 é o tempinho que a gente tá na poltrona, eu fico olhando o celular, ah, já vejo o que que tem de e-mail, já dou uma olhadinha no Instagram, hã, né, essas coisas.
Uhum. Uhum.
Aí eu começo a trabalhar mais ou menos 08:30, eu tenho um trabalho presencial. Na verdade ele é híbrido, né, ele ele eu tenho é, 3 vezes na semana eu vou para o escritório e 2 em casa, mas eu ele é um part-time, então eu termino ele mais ou menos 13:00.
Uhum. Ok, você vai um dia e fica o outro em casa. Ok.
Faço uma coisinha pra comer, já deixo uma coisinha pronta para o meu filho, eh, quando chega às 15:00 e, depois que eu comi, já vou para o meu trabalho on-line.
Ok.
E, aí, quando dá o quê?
Isso é por volta de que horas? Tipo, é por volta de que horas você vai para o seu on-line? Uma ho ah, ok, duas horas, 13:30? Tá.
Logo depois que eu almoço tipo, uma e meia, é, 14:00, eu nem faço pausa muito grande, porque não dá tempo, né. E, aí, alguns dias da semana eu consigo levá-lo para o futebol, outras ele vai com um amigo, enfim. E, aí, depois já no final da tarde eu tenho que engatar no jantar. Eu faço questão de fazer jantar, porque é o momento que eu, meu marido e meu filho estamos juntos, né, e tal. E aí depois que eu arrumo as coisas do jantar, enfim, a cozinha, eh, eu vou vou pra minhas aulas do mestrado.
Uhum. Uhum. Ah, bacana, estão juntos, uhum.